É, você estava percebendo que você estava tendo, assim, algumas vantagens, né, e alguns benefícios que nem todo mundo estava conseguindo ter ou, eh, cada caminho é único, né, você sent
É. É. Eu me sentia culpada, me sentia super culpada também quando essas coisas aconteciam, então eu não curtia muito as coisas, <chuckles> porque tudo tinha meio um gosto de: "Ai, mas eu não fo não vou fazer muito barulho, eu não vou comemorar muito, eu não vou mostrar muito, porque é um pouco deselegante, porque é meio de mau gosto". Então é um necessidade de ser muito, assim, eh, adequada, em todos os momentos, <chuckles> minha minha terapeuta me falou isso, que eu tinha necessidade de ser adequada.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Adequada e tá ali correspondendo, né, a a situações que, estão ali à sua volta, né. Se n se as pessoas não estão conseguindo te acompanhar ou ter os méritos, sucessos, que você está con conseguindo construir, então não é justo que você sinta aquela felicidade ou aquele bem-estar total, porque a outra pessoa não tá, isso você pôde perceber que não não estava sendo justo, né, com com com você, e que bom que você buscou essa ajuda, e agora imagino que seja tudo diferente, né.
Uhum. É, sem dúvida. Uhum. É. É. Com certeza, com certeza. É, bem mais tranquilo, eu se eu pego mais leve comigo, eu sei que, de vez em quando, eh, eu preciso ser um pouquinho inapropriada, também, <laughs> já aprendi que nem sempre eu vou ter a postura mais correta, a frase mais perfeita, a decisão mais adequada, que, eh, faz parte de ser humano, de vez em quando a gente, até pisar na bola, né. Então
Não não dá, né, pra ser 100% adequada, então às vezes, tudo bem ser um pouco inadequada.
Não dá para ser adequa é é hum <laughs> Exatamente. E acho que um processo de me perdoar, por ter perdido tantas noites de sono, tantos anos da minha vida, ter botado tanta pressão na minha jovem cabecinha, pra tentar ser essa figura completamente impossível de existir, na vida real. Acho que eu me perdoei por essa pressão, também, sabe.
Hum. Uhum. Hum. Uhum. Exato. Uhum. Mas que bom que você encontrou esse caminho, né. Agora, eh, alguém que n não esteja vivenciando o que você tá, né, que tá lá na primeira fase, sentindo, culpa mesmo ou n enfim, nesse nesse trajeto ainda, muito muito muito inicial, muito cru, que conselho você dá pra essa pessoa?
Uhum. Uhum.